بُص، أنا كنت عايزة ك الصراحة أتكلِّم معاك كده، أنا آآ الحقيقة بجد ما باعرفش أعمل كنترول على انفعالاتي، خصوصًا مع أشخاص آآ ممكن تكون مسبّبة لي إزعاج أو إن هي بتضايقني أو بيرخّموا عليّا بأي شكل من الأشكال. فبالتالي آآ ما باعرفش أتحكّم في أعصابي، باتعصّب أوي وباكون <clears throat> يعني باكون مستغربة هو ليه بيزعجني، ف وهو ممكن يوصل لمرحلة إن هو ممكن يستفزّني، فبالتالي إيه، ندخل في خناقة والموضوع بقى يوسع ويتطوّر، وأنا ما باكونش عايزة يعني أوصل لمرحلة زي كده خالص. آآ وعايزة أتحكّم شوية في انفعالاتي، فقُلت أكلِّمك الصراحة تنصحني في الموضوع ده يا ريت يعني.
آه. لأ طبعًا، يعني كويس برضه إن أنتِ يعني ما بتاخديش رَد فعل على قد اللي قُدّامِك ده ممكن يكون شخص مثلًا هو طريقته في الكلام مثلًا ما بتبقاش مُريحة بالنسبة لِك أو إن هو بيوصّلِك لحالة إن أنتِ تبقي متعصّبة أو ممكن يكون هو هزاره سخيف أو حاجة زي كده، بس أنتِ في نَفْس الوقت اك آآ يعني فكرة إن أنتِ بت تبقي بتحاولي إن أنتِ ما تبقيش بتتعاملي بنَفْس الطريقة دي حاجة كويسة جدًا منِّك. أكيد طبعًا إن أنتِ تبقي آآ متضايقة بسبب الموضوع ده طبيعي جدًا برضه، وفي نَفْس الوقت يعني إن أنتِ تبقي مراعية اللي قُدّامِك دي حاجة جميلة جدًا منِّك. بس قولي لي كده يعني هو أنتِ عامةً يعني الانفعال ده بيبقى فوِسط ال يعني ممكن حتّى لو فَلَت منِّك أو كده بيبقى فوِسط ما أنتم بتتكلِّموا فجأة، والّا هو بيبقى في تمهيد للموضوع والّا الموضوع بييجي عشوائي والّا في دلالات قبل ما الإنفعال ده يحصل والّا إيه؟
اهم. لأ، هو هو زي ما أنت آه، قُلت إنه بيكون في دلالات كده، هو ب مثلًا بيفضل يستفز فيّا أو مثلًا بيقول كلام يعني ي يعصّبني أو إن هو مثلًا بينتقدني بشكل، لدرجة إن هو ممكن يزعجني بقى اللي هو إيه، اللي هو في إيه؟ طَب وأنا ع آآ فالفكرة إن أنا بافضل ساكتة وبافضل هادية جدًا <clears throat> في الأول وبافضل سامعة اللي هو تمام، آآ باعدّي، بافضل آآ اللي هو بادّي بس كده شوية انفعالات أو reaction كده اللي هو يعني اللي هو كفاية، عشان أنا ما أتعصّبش إلى أن بقى إن هو فعلًا ممكن يتمادى لغاية لمّا يوصل مرحلة الإزعاج، فأبتدي بقى اللي هو خلاص كده، بابتدي بقى أنفعل وباتعصّب صوتي بيعلى، آآ وأنا مشكلتي بقى إن أنا ص لمّا صوتي بيعلى بجد يعني أنا أعصابي بجد بافقدها تمامُا وباغلط وباتكلِّم بقى وباقول كل اللي جوّايا، لدرجة إن أنا ممكن أخسر الشخص اللي قُدّامي حرفيًا، فأنا ما باكونش عايزة يعني أوصل للإنفعال الشديد ده، لكن آآ يعني هو بيضطرّني إن أنا أعمل كده، آآ فأنا نِفْسي أجت أحكِّم شوية في آآ عصبيّتي، عصبيّتي دي مسبّبة لي أزمات، يعني آآ مش مش حاجة سهلة عليّا إن أنا أفضل أتعامل كده مع الناس بالطريقة دي وأنا مش حابّة ده أساسًا، حتّى لو شخص أزعجني م يعني مهما انفعلت المفروض ما أنفعلش للدرجة دي، فمش عارفة أتصرّف إزاي؟
إمم. إمم.